Je voudrais te parler un petit peu de ma situation, heu, mmh, une situation dans laquelle je me sens un un petit peu bloqué parce que, tout simplement, je je sais pas vraiment comment réagir face à tout ça et je vais je vais te donner un petit peu de précision. En fait, c'est c'est par rapport à à quelque chose qui s'est passé, heu heu, envers un de mes proches, heu, envers une envers une cousine, hem, qui qui qui est comme une sœur pour moi, en fait. C'est quelqu'un de très proche, heu, de de moi et hem, c'est vrai que voilà, heu, on a toujours été proches, on se connaît depuis toujours, évidemment. Heu, mais ces dernières années, hem, on s'est un petit peu éloignés. Heu, chacun était dans dans sa propre vie, heu, hem, de de famille, de couple et ainsi de suite et on a on a fabriqué nos nos familles chacun de nos côtés. Heu, je suis un père de famille, elle, c'est c'est devenu une mère de famille et heu, voilà. Donc, heu, tout simplement, hem, dernièrement, donc, dernièrement, suite du contexte, dernièrement donc j'ai vécu une une rupture amoureuse, j'ai vécu une rupture, heu, sentimentale
OK. Ouais, dis-moi. D'accord. D'accord. OK, ouais. OK. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh mh.
et heu et je je me suis un peu plus confié à cette, heu, à cette cousine dont dont je suis proche. J'ai je lui ai parlé un petit peu voilà, tout simplement pour vider un petit peu mon mon sac, heu, aller soulager un petit peu mon cœur et puis tout simplement parler à quelqu'un de proche
D'accord. OK, ouais. Mmh mh. Oui c'est tout à fait normal, hein. Ouais.
et heu et heu, au final, heu, il se trouve que, heu, cette discussion ça s'est un petit peu envenimé parce que, heu, à un moment donné, heu, on a eu, heu, on a eu un point de vue complètement divergent. Et, heu, et à ce moment-là, moi, je j'ai ressenti en fait, heu, un désaccord, heu, un désaccord profond avec, heu, avec sa façon de penser, de de faire et heu, du coup, voilà, je me sens plus, heu, vraiment en phase avec cette personne parce que c'est quelque chose qui m'a, on va dire in interpellé pour ne pas dire déçu. Heu, mais je ne veux je ne veux pas, heu, faire de peine. Je ne veux pas briser de lien. Enfin, tout simplement voilà je je t'en parle pour que, peut-être, ça ça, mmh, émette en en lumière quelques pistes de réflexion.
D'accord. D'accord, OK. D'accord, OK. Mmh mh. D'accord, ouais. Mmh mh. Mmh mh. D'accord OK. Non mais je comprends tout à fait, heu, tout à fait la situation. Je, déjà, je suis vraiment désolé que que tu sois passé par, heu, par cette rupture amoureuse, heu, qui, heu, qui n'est jamais facile, hein. Heu et heu, et après je comprends aussi que tu avais besoin, heu, un peu de vider ton sac et heu et que tu l'as la fait auprès de cette cousine, heu, bah, que tu considères comme une sœur avec qui tu es extrêmement proche, heu et et peut-être que toi tu t'attendais, heu heu, peut être plus à une oreille attentive qu'à quelqu'un qui te donne des conseils. Heu, enfin je sais pas, hein, c'est, ça c'est toi qui sais. Hem, mais, heu, mais dans tous les cas, oui, bon, voilà, je comprends que, heu, un moment où toi tu t'attendais à peut-être du réconfort, heu, ça sert heu, ça s'est envenimé. Heu, est-ce que tu tu peux m'en parler un petit peu plus, si c'est pas indiscret, hein, bien sûr, si tu es à l'aise de de parler de de votre sujet de désaccord, ce jour-là?
Mmh mh. C'est vrai. C'est ça. Mmh. Oui. Mmh mh. Oui. Oui, oui, oui, sans sans te donner vraiment tous les détails de de la discussion pour pas non plus te surcharger d'informations avec tout ça. Grosso modo, hem, notre su point de désaccord, heu, il tournait autour de combien de temps, heu, l'un et l'autre après la fin, heu, d'une relation doit attendre avant de se lancer dans une, heu, nouvelle relation, heu, sans que ça heurte l'autre finalement. Quel est le le le temps adéquat à, heu, voilà, à accorder, enfin à s'accorder? Enfin tu comprends bien l'idée quoi.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh mh, ouais. OK. Mmh mh. D'accord, OK. non mais je comprends, heu, je comprends tout à fait. C'est, bah, c'est un peu dommage que vous vous soyez, heu, que vous vous soyez disputés comme là-dessus, heu heu, s si je peux me permettre de donner mon mon opinion. Moi, comme ça j'ai envie de te dire qu'il y a pas de de réponse juste. Ça dépend ça dépend de chacun, heu heu, de de de la sensibilité de chacun. Heu, mais bon après je peux peux comprendre aussi que chacun a des des opinions tranchées sur une question, heu, comme celle-ci et que ça a été un sujet de de désaccord. Hem et du coup, donc toi tu tu es venu me voir en me disant que t ton problème c'était, heu, d'exprimer une critique sans blesser quelqu'un. Heu, est-ce que ce jour-là tu as formulé une critique et ça a blessé ta cousine ou ou tu as peur que la situation arrive? C'est heu, on on on est sur quelque chose qui s'est déjà passé ou ou une peur que ça arrive?
Mmh. C'est vrai. Mmh mh. Tout à fait. Oui. C'est ça. Mmh mh. Moui, oui. Il il s'est déjà passé quelque chose. Mais hem, il il y a déjà eu un échange de mots un peu, heu, blessant. Heu, cela dit, hem, j'ai pas non plus, heu, exprimé vraiment l'intégralité du du fond de ma pensée. Heu, je je je n'ai pas remis, heu, totalement en question ce qu'elle était ou ses choix et tout ça. Enfin je veux dire ou heu cet, heu cet, heu accrochage, on va pas appeler ça une dispute, mais cet accrochage n'a pas été vraiment, heu, en en profondeur, heu hem voilà aborder aborder l vraiment les racines du de de ce mal-être mais heu, il y a eu certains mots quand même, heu, peut-être un petit peu durs qui ont été qui ont été prononcés, c'est vrai.
D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord, OK. OK, d'accord et et et pour toi ça serait important d'aller jusqu'au bout de cette conversation, où où tu es content que ce soit fini et ça te va très bien de ne de ne plus en parler?
Mais <blows air> lu lu lu il y a quand même des inconvénients qui se posent aujourd'hui, c'est que le fait qu'on n'ait pas été au bout de cette conversation finalement je sais pas si c'est vraiment ça, mais heu, aujourd'hui on en on en est un peu dans une impasse. C'est-à-dire qu'il y a encore une sorte de malaise, heu, qui existe.
D'accord vous êtes ensemble. D'accord. OK, d'accord. OK. Non je comprends et et j'imagine que ça t'affecte, heu, cette situation, vu que c'est quelqu'un avec qui tu tu as été proche toute ta vie, heu heu, je je suis désolé que que ça se passe comme ça déjà. Hem et heu, est-ce que depuis, heu, cette fameuse conversation vous avez reparlé? Heu, et si oui enfin, vu que tu me dis qu'il y a un malaise, j'imagine que oui vous avez déjà reparlé, heu, mais est-ce que vous avez reparlé de ce sujet-là? Est-ce que vous l'avez réabordé?
Oui, tout à fait. Mmh. Merci. Tout à fait, oui. Heu, non, non, non. On a pas du tout réabordé ce sujet là c'est ça été complètement mis de côté et et justement c'est peut-être ce qui contribue aussi à à donner un petit peu cette, heu, ce cette sens sensation de malaise un petit peu de quelque chose de non-dit, heu, qui reste un peu en travers de de la gorge. On le sent, mais personne, heu, ne prend le les devants pour aborder, heu, la question, quoi.
D'accord. Mmh mh. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un malaise, ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. D'accord. Ouais. D'accord. OK, OK non mais je comprends hein, je comprends tout à fait la situation, c'est jamais facile de faire le 1er pas quand on est dans une dans une situation inconfortable. Heu, après d moi déjà si je peux te donner un 1er conseil, heu, c'est que dans les relations humaines, heu, la communication sera toujours la clé, c'est toujours quelque chose qui permettra d'aller de l'avant, heu, pour le bien ou ou, heu, pour pour du enfin, dans le sens où ce sera toujours pour le meilleur. Heu, que ce soit, heu, ce qui se passe pendant la conversation ce sera toujours pour le meilleur parce que prenons 2 cas de figure. Vous reparlez de la situation, heu, concrètement vous n'êtes pas d'accord, heu ou en encore mieux. Scé scénario idéal, vous êtes d'accord, heu, voilà situation réglée, l'abcès est crevé, vous pouvez reprendre votre vie. Heu, scénario légèrement moins favorable, vous n'êtes pas d'accord, mais vous arrivez à vous mettre d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord, heu, et heu et donc voilà juste vous estimez que, heu, c'est pas une raison suffisante pour pour arrêter la relation. 3e cas, le moins favorable, heu, vous n'êtes vraiment pas d'accord, heu, et mutuellement, vous n'arrivez pas à comprendre que l'autre pense différemment et c'est quelque chose que, par exemple, toi tu ne peux pas accepter, heu, de la part de quelqu'un que tu côtoies et même si c'est douloureux, même si c'est quelque chose qui n'est pas facile, tu te retrouves à couper les ponts mais dans un certain cas, j'ai envie de te dire que c'est pour le mieux, parce que tu enlèves de ta vie quelqu'un qui, heu, ne correspond pas à tes valeurs. Heu, donc même si c'est douloureux sur le moment, ça reste sur le long terme quelque chose de positif. C'est en ça que ce que je veux te dire, heu, mon message là, aujourd'hui c'est vraiment que
Mmh mh. Oui? Oui. Oui. Mmh mh. Oui. Mmh mh. OK. Ouais. Oui, oui. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Moui. Mmh mh. Oui.
parler, heu, la communication claire, nette, heu, c'est toujours une bonne chose. Ça ça améliorera toujours les relations, heuu les relations humaines.
Mmh mh. Mmh mh. Oui, bien sûr. Bah en tout cas, je suis, heu je suis d'accord avec ce que tu me dis. Je comprends bien, heu heu je comprends bien là où tu veux m'emmener en tout cas et je suis je suis d'accord avec toi. La communication, c'est la base de tout de toute façon, hem, pour résoudre, heu, en tout cas cette, heu cette situation un peu conflictuelle, heu, je pense que voilà, c'est la communication sera, heu, la base de tout. Heu, effectivement, il p il peut y avoir de différents cas de figure, hein, comme tu l'as dit, heu heu, le cas où on s'entend, heu, et tout va bien, le cas où on ne s'entend pas, mais tout va bien et heu, le cas où on ne s'entend, heu, absolument pas et dans ce cas-là, heu, au moins je serai fixé et en plus, je pourrais, heu heu, bah prendre éventuellement, heu heu, certaines mesures, voilà, heu certaines mesures, un éloignement, heu, mais en tout cas voilà, ce sera plus clair, heu heu, dans mon esprit et et oui, je pense que c'est pertinent en tout cas, de de m'emmener vers là.
Mmh mh. Mmh mh. OK, super. Mouais, exactement. De direction. Mmh mh. Exactement, ouais. OK, super OK, bon, bah au moins on est déjà d'accord là-dessus, ça c'est génial. Heu, et peut-être que maintenant on peut essayer de travailler sur comment faire en sorte que ce cette discussion se passe bien. Heu, bon la 1re étape ça va être de sauter le pas. Heu, je pense que dans tous les cas ce qui est une toujours une bonne idée, heu, c'est de partir absolument pas dans la confrontation, heu, et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Heu, tu peux tu peux c u u une une chose qui fonctionne très bien c'est de parler de toi, de parler de tes sentiments et de ne pas parler de l'autre personne. Heu, c'est-à-dire, heu, que, heu, je te fais 2 phrases différentes. Heu, la 1re, hem heu: «L'autre jour quand on s'est parlé, heu, tu es tu as vraiment pas été cool, je sens que tu m'en veux, heu, et heu, j'ai envie que ça s'améliore». Ça, ça serait plutôt le mauvais exemple je pense et un meilleur exemple, ça pourrait être hem heu: «Depuis qu'on s'est parlé l'autre jour, heu, je je sens qu'il y a un malaise entre nous, heu, moi je le je le vis pas bien et j'ai vraiment envie que que que tout redevienne comme avant entre nous, parce que je tiens à toi. Heu, est-ce que ça te dit qu'on ait une conversation et qu'on parle de tout ça». Tu tu vois ce que je tu vois la différence, heu, entre les 2?
Oui. Oui. Mmh mh. Oui. Bien sûr. Oui. Mmh mh. Ouais. Ouais, d'accord. Mmh, mmh. Ouais. Ouais, d'accord. Mmh. OK. Franchement, ouais. Oui. Totalement ouais, je comprends totalement la nuance et heu et ouais, ouais, non franchement je te je te remercie de de de m'exposer ça, heu, de de cette manière-là. Parce que c'est très clair. Heu, clairement, bon, bah il y a une façon, heu, de faire où où c'est un petit peu accusateur où heu où on pointe on pointe l'autre du doigt et il y a une f une autre façon de faire qui est tout simplement de de s d'ouvrir son cœur et de se confier sur son propre ressenti et effectivement de la manière dont tu me le présentes, bah j'entends bien qu'il y a 1 des 2 façons de faire qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus positive et pacifique donc heu beh je te remercie.
Mmh. Exactement, ouais. Mmh mh. Exactement, ouais. En tout cas qui ouvre sur des choses plus positives, heu, derrière, ouais.
Ouais. Je te remercie, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux là-dessus. Je te remercie de m'avoir guidé vers cette vers cette piste de réflexion et clairement je vais essayer d'y aller, heu, en paix et et adopter la la communication comme tu me le recommandes car, heu heu, la communication voilà, c'est la base de tout que ça s'arrange ou non donc heu, merci pour tes bons conseils et pour ton écoute.
Écoute, c'est avec grand plaisir, heu, je te souhaite de tout mon coeur que ça que la situation se débloque et que tu puisses retrouver, heu, la relation que tu avais avec ta cousine par le passé, heu, je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur.
Merci.